Sì, esatto, sì, sì. Che poi ha ha fatto ha fatto quella canzone che adesso è viralissima che ha la base di Somebody that I used to know, però il cantato diverso. Eh, sì, sì. Ecco quella quella è sua, dopo vabbè quella canzone può piacere o non piacere, ma comunque ne ha fatte tante altre che sono una meglio dell'altra, quindi sì, assolutamen <chuckles>
Okay, la vado a vedere. Bello. Ah. Sì, sì, qualcosa qualcosa mi era capitato di qualche video suo. Sì, sì, si spacca, a voglia, a voglia. G grande, me la vado ad ascoltare, mi hai dato mi hai dato un bello spunto. E poi l'altro che mi avevi detto chi è?
Dai sono contenta. Kendrick Lamar.
Eh, Kendrick Lamar pure, vabbè, mostro, però ecco non è stato non l'ho non l'ho mai ascoltato troppo Kendrick, paradossal ma pure perché Eminem Eminem l'ho ascoltato tanto tanto, però poi ci sono stati altri artisti che m' hanno catturato di più e quindi ho iniziato a sentire quelli. Tipo Drake, no?
<chuckles> Okay, okay ci sta. Eh, ma guarda Sì, sì. Eh. È quello il fatto capito? Ne esistono eh Drake pure mi piace guarda, ma ne esistono
Però oggi già di meno rispetto a prima, no, cioè quando aveva appena, diciamo, tolto, il posto a Eminem, diciamo, in un certo senso, passami il termine, ho iniziato i io sono andato più su quella corrente lì, quindi tutto Asap Rocky, Drake, Two chains, vabbè insomma quella Lil Wayne che paradossalmente prima mi piace
Sì, sì, sì. Sì. Sì, sì, sì. Mh mh. Sì, sì. Sì. Ma quanto mi piace Lil Wayne, o mio Dio che bomba! <chuckles>
Eh. Prima mi piaceva meno, prima mi preferivo Eminem, poi dopo un po' ho iniziato ad apprezzare più Lill Wayne per certi versi e
Mh-mh. Sì, sì beh hanno un altro tipo di sound certo è diverso. J J
Mh, mh, mh. Dipende in realtà spaccano tutti e due, cioè capi Smack That con i con Akon di Eminem è molto bella.
J Mh-mh. Jay-Z ti piace?

No, non lo ascolto però devo ammettere che quando vado nei posti, nelle serate così nei locali e lo mettono, mhmm, insomma lo ballo lo ballo lo ballo. <laughs> Non è che lo non lo ballo per 2 ore consecutive, però per mezz'oretta proprio tutta, sì assolutamente. Toh.
Te la wibi. Te la wibi. Okay. Okay, okay. No, perché io sto io sto per droppare un pezzo reggaeton tipo l'ho caricato oggi su Spotify. <chuckles> Giuro giuro anche se tenden tendenzialmente faccio trap, però ecco <sniffs> ecco tipo, mhmm, a me piace spiaz spaziare nei generi, quindi sia quello che ascolto sia quello che faccio, no, quindi ascolto, boh, rapper del momento oppure, ehm, non lo so, cantante pop del momento, no: mi piace molto Justin Bieber, The Weekend, Chris Brown, Bruno Mars, questi qua attuali.
Oh, bene. Dai, bene, bene, ah. Sono contenta. Okay, okay. Sì, anche a me. Sì. Mh-mh. Esatto. Mamma mia, un n n n que u uno meglio dell'altro questi, anche se in realtà io da, uhm, 1 paio di mesetti no, forse anche qualcosa di più, ti direi anche poh 5-6 mesi forse forse anche di più, non ho ben chiare le tempistiche; però io ho una scimmia totale, cioè proprio non non riesco a venirne fuori proprio, anzi se conosci una soluzione salvami. Ehm, Doechii, ehm ehm, allora, vabbè ogni tanto ho la chiusa anche con Kanye West anche se lì ho un po' ehm sì.
Mh-mh. Mh-mh. Dimmi. Bello, mazza. Un po' matto eh, però spacca.
No, mattissimo, mattissimo completamente, cioè.
Sempre più matto tra l'altro.
Sì, esatto, infatti faccio tantissima fatica perché comunque cerco di separare, no, l'artista dall'uomo solo che è d è difficilissimo per me. E quindi ecco.
Ah vabbè, ma ma quello no, invece a me me riesce molto facile perché fortunatamente non guardo i social tanto, quindi mi ascolto la musica e basta, tanto è matto. <chuckles>
Mh, okay. Okay, okay. No, no, e ma io, ecco, Kanye non lo seguo nei social perché se no mi metterei le mani fra i capelli tutti i giorni, ecco. Ehm, quindi ecco, no.
Ah-ah no, ma tanto te pensa giusto su X svalvola, poi su Instagram manco riesci a capire quello che fa. Però so che Bia ehm, la ra la ragazza gira sempre molto svestita.
Ah okay. Bene, bene. Sì, sì Bianca poverina la manda in giro sì, vestita solo con dei collant senza biancheria sotto, vabbè lasciamo perdere. Comunque ecco no, al momento al momento i miei grandi amori d nella sfera hip hop rap sono Doechii e poi vabbè il numero uno, per me incontrastato da un po' di tempo a questa parte, Kendrick Lamar, però non so se s non so se piace anche a te.
<chuckles> Che che grande. Okay, okay. Allora guarda, Doechii non lo non ce l'ho presente, vado a cercare, forse mi viene in mente. Ehm
Mh-mh. È una ragazza è una ragazza giovane ma è fantastica, è bravissima, cioè c'ha un flow pazzesco, uno stile che mi fa impazzir
Mh, mh-mh.